Ah bah, on se souvient tous de enfin pour ceux qui l'ont connu hein on se souvient tous de de qu'à la finale 98, heu, des mois qui ont suivi derrière, heu, c'était, heu, un rapprochement, heu, incroyable de tout le monde il y avait plus aucun problème plus, enfin, voilà hein, c'est mmh.
Ah ouais? Exactement. Exactement. C'est vrai que ça crée quand même une liesse, une énergie, heu, positive et puis ça réunit aussi les, heu heu, certaines, voilà, peut-être, hem, certaines personnes de milieux sociaux différents qui étaient pas forcément amenées à se côtoyer, mais vu que c'était derrière la France, donc l'équipe, heu, nationale, c'est vrai qu'il y avait une liesse de joueurs, on était tous ensemble, il y avait cette fameuse génération, heu, black, blanc, beurre et cete exa exa exactement. Donc, c'est vrai que le sport a aussi ce, mmh, ce pouvoir-là de de liens sociaux qui est, heu, qui évidemment très très fort, notamment dans une société qui peut être fracturée aussi. Le le sport en général, un peu un échappatoire, parce que tu peux avoir une société fracturée et heu, un peu difficile au quotidien. Mais c'est vrai qu'un évén événement sportif comme une coupe du monde va nous rassembler. Je sais pas si tu as toi aussi tu, heu
Mmh mh. Ah tout oui. Ah ben, ouais. Tout le monde est ensemble, hein. Ah c'est ça, hein. Mmh mh, très très fort, ouais. Mmh mh. Ça ressemble tout le monde. Il a plus il y a plus oui bah c'est ça c'est il y a il y a plus on se pose plus la question comme tu dis, il y a plus de de questions de de de social, heu, de des de catégories entre les gens, c'est vraiment tout le monde est tous là pour la même chose. On se pose plus la question c'est, heu: «Peu importe d'où tu viens, heu, tu es mon ami, aller vient, on va faire la fête, on <lip trill> s'en fout, on est ensemble, heu».
Voilà. Exactement. Voilà. Et partager des émotions aussi parce que, bon évidemment, tu peux et se faire la fête s'il y a victoire et si tu es, bah si tu si si tu fais exactement, des fêtes qui est forcément un peu moins, heu, festive. <chuckles> Mais voilà, en fait, il y a ce il y a ce partage d'émotions, il y a ce stress-là, c'est-à-dire qu'il y des amis qui vont t'inviter, heu, à manger, heu, à la maison et à regarder le match en même temps, tu vas aller dans un bar, où du du coup, tu seras entouré de personnes, bah core encore une fois qu'on ne connaît pas, mais au final on est là pour la même chose en fait, on est là pour voir notre équipe gagner, si on perd et bien on va on va être triste ensemble donc il y a voilà, il y a ce ce côté là que moi, je trouve, heu, bah très rassembleur dans le dans le foot et et dans le sport en général. Là je parle de foot, mais, heu, je peux parler des jeux olympiques, heu, de Paris de de l'année dernière qui a eu eff celle cet effet aussi très rassembleur de de de s'intéresser déjà à des, heu, à des sports, mais juste parce que ce sont des sportifs qui vont représenter la France. Heu, donc c'est vrai que pour ça, heu, oui bah le le sport, heu, c'est faire c'est c'est rassembler, clairement.
Oui. Ou la la défaite, ouais, voilà. <laughs> Que tu connais pas. Exactement. Oui. Oui, oui, oui. Bien sûr.